Ehi, ciao! Uhm, ti piace fare delle escursioni in montagna o camminare nella natura?
Sì, guarda, a me piace tantissimo, direi mh, tra l'altro che è proprio una delle mie attività preferite, uhm, stare a contatto con la natura, mhmm, è una delle cose che mi fa stare meglio, soprattutto se, magari, sto vivendo un periodo di stress, ho bisogno di una valvola di sfogo rispetto, che so, al lavoro, al tram tram quotidiano, uhm, banalmente, una delle prime cose che faccio è mettermi a camminare sul lungomare vicino casa mia, perché ho la fortuna di abitare vicino al mare. <chuckles>
Ah. Ah, perfetto. E Se. Ah. Ah, quindi se hai proprio il mare dietro casa.
Sì, sì, devo dire da questo punto di vi magari, d sotto altri punti di vista, preferirei vivere altrove, però, da questo punto di vista, sono fortunata.
Bene. <chuckles> Però, magari, d'inverno, quando non non ci sono tutti i turisti, uhm, hai hai più, uhm, momenti dar da dedicare a te stessa e alla natura.
Sì, sì, diciamo che anche il mare d'inverno, sicuramente, è molto bello perché, appunto, come dici tu, c'è molta meno gente, quindi te lo godi di più; e poi, anche vedere il mare arrabbiato, con quel suo fascino, quando ci sono sì. <chuckles> Sì, sì, anche quello ha mhmm, anche quello ha il suo fascino, devo dire; è bello il mare calmo, però anche il mare grosso, ehm, e le onde, insomma, un po' più importanti, a ne lasciano spazio per riflettere, insomma è bello camminare, e vedere anche il mare in tempesta, mi piace, anche. Ehm
Ti piace quando c'è mare grosso? Okay. Okay. Certo. E e e invece, ehm, diciamo, sempre parlando di camminare in natura, uhm, magari ri tu fai dei dei trekking o delle escursioni, anche con amici, e ti capita spesso?
Sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, guarda, mhmm, più che altro lo faccio capitare, perché se parliamo di campagna, bosco, non ce l'ho altrettanto vicino, ehm, fai conto, devo fare più o meno 1 oretta di strada per raggiungere, insomma, i posti che mi piacciono, di strada, intendo, in macchina, però lo lo faccio volentieri, se posso, almeno 1 volta alla settimana lo faccio e sto, veramente, ti devo dire, bene quando ri il bosco mi piace da morire. Ti direi che probabilmente è il mio spazio naturale preferito, perché, ehm, soprattutto, sai, in m momenti come la primavera o l'autunno, dove non fa più tanto caldo, quindi si esce dalla stagione dell'afa, però ancora ancora, non fa il freddo che poi trovi, e so io, in pieno inverno. Ehm, e quindi niente, uhm, faccio dei trekking, sì, però mi assicuro che, uhm, il, uhm, come dire, il percorso, mh, sia semplice perché mi piace camminare, e anche tanto, però se cominci ad andare in salita, in posti ripidi, onestamente non <chuckles> già già non mi piace più così tanto, esatto. Quando mi si chiede un uno sforzo ulteriore su terreni, sai, sassosi, dove rischi di inciampare mi piacciono le camminate nel bosco, tranquilla, magari a raccogliere castagne, ecco, ecco, sì.
Okay. Okay. Se. Sì, sì, sì. Ah. Okay. Okay. Sì. Certo. Okay. <chuckles> Non ti piace più così tanto, così. <laughs> Yeah. Sì, sì. Certe. Certo. Beh, adesso è anche il periodo giusto, no, per le castagne.
Sì, sì, e quindi, mhmm, sto programmando tra l'altro di andare l'altra volta, ti faccio ridere, ehm, guardando guardando Instagram ho visto un post troppo divertente perché, non so se hai, mhmm, presente quanto costano ora come ora le castagne, a doverle comprare, sono piuttost esatto. E niente, ho visto un post che mi ha fatto tanto ridere, c'era c'era scritto: "Sto mettendo da parte" ehm, "Non per volermi vantare, ma ho messo da parte un po', quest'anno se riesco voglio assaggiare le castagne". Quindi, quindi, considerando i costi, sto pensando proprio sto programmando di f di f di andare a castagne, così, insomma, taglio sui co
<chuckles> Eh, sono abbastanza care, sì, abbastanza care. <chuckles> <laughs> Almeno poi le puoi le puoi rivendere e ti fai due soldi, anche.
Eh, se uno se uno vuole fare anche il profitto, vuole guardare anche all'aspetto del profitto, si potrebbe fare anche questo, effettivamente. Comunque è bellissi
<chuckles> Quindi, comunque, pe però mi sembra di capire che sei in una bella zona, perché hai il mare sotto casa, e poi, a 1 ora di distanza hai anche i boschi, le montagne.
Sì, sì, no, guarda, dal punto di vista della della natura che c'ho attorno, io non mi posso lamentare. Del posto dove vivo, mi lamento delle persone, però, che, mhmm, secondo me lo amano molto meno di quanto dovrebbero, e e tra l'altro, tutti questi posti naturali che abbiamo, secondo me, non sono abbastanza apprezzati, tutelati e valorizzati, però ne abbiamo veramente di belli, tutt'intorno, e per chi come me ama, magari, il trekking, ama andare in giro, f fare passeggiate, uhm, sono messa abbastanza bene, ti confermo, sì.
Mh. Okay. Okay. Ma certo, e e non ci sono, magari, amici tuoi, o comunque persone che conosci, che hanno anche loro questa passione?
Fortunatamente, il mio compagno. Già il mio compagno è uno che se gli dico andiamo a fare una una bella escursione, a meno che non è oberato di lavoro, non ci sono altre situazioni che glielo impediscono, volentieri, viene a passeggiare con me. Tra l'altro è pure un tipo molto attivo, molto sportivo, per cui, g grazie al cielo, cade a fagiolo, diciamo. Uhm, sì, sì, non si piglia chi non si rassomiglia, d'altra parte. Quindi, mi trovo be
Okay. Okay. Eh, perfetto. <laughs> Beh, quindi dai, comunque hai anche una persona con cui poter condividere la tua la tua passione, insomma.
Sì, sì, sì, sono fortunata sotto questo aspetto perché, appunto, non è un tipo che mi dice: "No, facciamo qualcos'altro". Purtroppo, prima di lui, era piuttosto difficile perché non ti giuro, non riuscivo a trovare nessuno da coinvolgere in questa cosa. Triste da dirsi, ma è così. Ehm, una volta, mi ricordo un aneddoto divertente, ho ho pregato mia sorella, mhmm, di accompagnarmi. E siccome io al all'inizio non non conoscevo i percorsi, non non sapevo bene, devo dire la verità, un po' mi vergogno, ma non sapevo quello che avevo proprio a due passi da casa, però avevo avevo voglia, di conoscere. E allora ci siamo unite a un'associazione di trekking, un piccolo gruppo, di escursionisti. Maria! Non l'avessi mai fatto: non ha fatto altro che lamentarsi dal minuto 0, <laughs> dal minuto 0 fino a quando non siamo tornati a casa, e io neanche potevo svincolarmi, perché chiaramente se se non conosci il percorso, una volta che sei, tipo, a mezza strada, non è che puoi dire: "A raga sai che c'è? Siamo stanche, mia sorella si lamenta, torniamo a casa". Io mi sarei persa, nei boschi, e non mi avrebbero più ritrovato. Quindi siamo co stati costretti ad andare, mhmm, appresso a loro tutto il giorno, io contenta, lei molto meno, quindi, da un lato, tutto bellissimo, dall'altro un incubo, con lei che si lamentava in con sì, no, gua
Mh-mh. Okay. <chuckles> Sì. Okay. Certo. Okay. <laughs> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Okay. <laughs> E ti e quindi ti sei sorbita la la sorella che si lamentava tutto il tempo, ehm, per per la fatica. <giggles>
Sì, sì, ho detto: "Mai più". Sì, sì, non c'aveva voglia, e gli entrava la terra nelle scarpe, "E qua è bagnato, e c'ho freddo, e c'ho caldo". No, no, guarda, è l'opposto l'opposto rispetto a me, quindi ho detto
<chuckles> <chuckles> E, senti, hai pensato magari a farle uno scherzo, ad abbandonarla i lì, in montagna?
<chuckles> Eh no! Non potevo perché eravamo dietro a tutto un gruppo nutrito, quindi n l lei aveva ques ave li aveva davanti a sé, mhm, per cui, dice non è che li abbiam mai persi di vista. Se e se e poi, come appunto ti dicevo, se si perdeva lei, mi perdevo pure io, nel senso che appena mi allontanavo da loro non sapevo più dove andare, quindi ho dovuto aspettare che finissimo il giro. <sniffs>
Okay. Eh, sì. Eh, sì, certo. Ho capito. E e però dai, diciamo questo non ti ha impedito comunque di apprezzare il luogo e goderti l'esperienza. E e com'è nata questa passione per, ehm, le camminate in natura?
No, no. Guarda a me è è sempre piaciuto tanto stare in mezzo alla natura, soprattutto in quelle situazioni dove ti ritrovi che ci sono, ehm, i mhmm, praticamente le le le le fronde, le chiome degli alberi, ehm, che ti ci che ti sovrastano da una parte e dell'altra, e mi sento proprio protetta in questo spazio, quando sento anche i profumi de delle foglie, mhmm, i profumi naturali, e sento tipo l'umido del terreno sotto sotto i piedi, è una sensazione che mi fa stare bene. Mhmm, sento che sono dove devo stare, non saprei come meglio spiegarlo. Ehm, però purtroppo solo i documentari potevo guardare fino a un certo punto, perché appunto, no non mi andava di farla da sola questa cosa, ti devo dire la verità. Volevo qualcuno con cui condividerla. Ehm, e per un po' di tempo non ho trovato nessuno. Poi finalmente, ehm, con il mio compagno, mhmm, sono riuscita sono andata son tornata anche in quei posti dove si era lamentata mia sorella e quindi me li sono vissuti sotto un altro profilo. Ehm, e non
Mh. Okay. Okay. Okay. <chuckles> Certo. Certo. Okay. Okay. Maniera più piacevole.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Sempre avuta questa cosa.
Okay. Ma diciamo è una una passione nata da q quando eri bambina, o o ti è ti è venuta col tempo?
Mh-mh. Può essere che è nata volendoci riflettere un attimo sopra, può essere che è nata quando ero, mhmm, piccola, quando ero una bambina, perché mi ricordo che quando eravamo piccine, ehm, con mio padre mi mio padre e mia madre ci portavano nelle pinete ogni tanto, a fare a fare delle delle dei piccoli picnic. E a me piaceva tantissimo questa cosa. Quindi forse un po' m'è rimasta la cosa del picnic in mezzo alla natura. Non a caso le mie escursioni, c'è sempre un momento in cui mi siedo e mangio; quindi, <laughs> uhm uhm, ricordo d'infanzia forse che mi porto dietro.
Mh. Okay. Okay. <chuckles> Certo. Beh poi immagino che comunque, ehm, concedersi un momento per per mangiare un panino o o qualcosa o qualcos'altro, ehm, in mezzo alla natura gli dia anche un valore aggiunto, no. Mhmm, tu pensi che ehm, il il pranzo, ehm, mangiato, ehm, nel bosco, in montagna, abbia un sapore diverso rispetto a quello che mangi a casa?
Sì. Assolutamente sì, per me veramente ha tutto un altro sapore, cioè, a parte che, mhmm, dico, già lì non mi prende il cellulare, e quindi, non sto con l'ansia di dover vedere chi chi chiama, chi risponde, l'email di lavoro, e quindi già quel pasto te lo godi con la tranquillità. Non ci sono rumori della città, ci sono solo i rumori della natura. Quindi, non c'è il vicino che ti mette la musica a palla, <chuckles> non ci sono i ragazzini che giocano p per carità che che giochino, ehm, siamo stati bambini tutti, però ma ehm, in maniera un po' fastidiosa durante le ore del riposo sei in mezzo a un ambiente tranquillo, e quindi, anche quel quel semplice panino te lo godi nella pace. E, quindi sì, per rispondere alla tua domanda, assolutamente ha un altro sapore. <giggles> Ehm
Mh. Sì, sì, sì. Cer Cert Sì, sì, uhm, n diciamo, che ti fa valorizzare di più quello quello che stai mangiando, uhm
Assolutamente sì. E, poi, te lo sei anche guadagnato, perché spesso e volentieri, <chuckles> io prima di fermarmi, uhm, chiaramente faccio una lunga almeno 1 ora 1 ora di di escursione la faccio, 1 ora all'andata, e 1 ora al ritorno. Quindi, comunque, già mi porto dietro il mio il mio bell'orologino che mi misura la perdita delle calorie, vado a un passo sostenuto, perché mhmm, appunto, uhm, anche per questioni di di salute, so che la camminata a passo sostenuto, uhm, fa bene alla circolazione, ti fa bene, bla bla bla, ehm, e quindi anche il pasto me lo sono guadagnato, e me lo man lo mangio più più contenta <chuckles> ecco, diciamo. <sucks teeth> È la tipica gita domenicale.
<giggles> Okay. Ah, oka Cert Cert Sì, sicurament E, quind Certo, certo, e quindi diciamo anche una componente, uhm, sportiva queste queste escursioni che che tu fai. Uhm, tu tu sei amante dello sport e fai anche altri sport, o lo associ semplicemente alle camminate nei boschi?
Ultimamente lo sp prima ero più sportiva, ehm, adesso per una serie di, mhmm, vicissitudini, dopo il Covid mi sono un po', uhm, insomma, come dire, alienata dallo sport, son diventata molto più sedentaria, e infatti ho p mhmm, preso anche un po' di peso, sono un po' fuori forma, piano piano ne sto venendo fuori, anche, appunto, grazie a queste camminate, quindi sì, quello che dicevi è assolutamente vero. C'è anche una componente di di di salute e di sport in questo hobby che io ho, e che, devo dire, anche, mi sta aiutando a riprendere la forma, perché poi, mhmm, ne riscontro anche questo beneficio, ehm, e tra l'altro se p se puoi fare uno sport in mezzo alla natura, che sia anche semplicemente la camminata a passo sostenuto, e nel frattempo ti ossigeni i polmoni, c'hai guadagnato sotto 2 aspetti e magari 3 perché c'è pure il sole, la vitamina D, quindi si vince facile <chuckles> per così dire.
Okay. Okay. Okay. Sì. Sì. Cert Certo, sì, sì, sì, assolutamente, diciamo che è è una un'esperienza sostenibile e benefica si sia per noi ma anche, uhm, per per l'ambiente, per per tutto ciò che ci circonda. Uhm, tu pensi che i i luoghi, diciamo, che tu visiti, uhm, do dovrebbero essere più curati, o comunque sia, vedi che, ehm, le persone quando fanno questi questi trekking sono rispettose del dell'ambiente che le circonda?
Mh-mh. Concordo. Allora, uhm, spesso sì, purtroppo però, uhm, s a molte altre volte no; io vivo in una città dove, mhmm, da questo punto di vista, ne parlavamo all'inizio, mi la mi lascia un po' veramente l'amaro in bocca, rispetto al fatto che, chi la abita, mhmm, dice di amarla, ma secondo me è più un un amore calcistico che tutto il resto, cioè, magari, ti fanno il tifo v sf folle sfegatato al allo stadio, però poi <chuckles> quando c'è "Forza!" di qua e "Forza!" di là però poi, quando si tratta di tutelare veramente la città con gesti di civiltà, secondo me mancano da questo punto di vista, e tanto. Quindi, questa cosa mi lascia tanto l'amaro in bocca. Io, uhm, se trovo 1 cosa per terra, anche se non è mia, a meno che non si tratti di un rifiuto radioattivo, la uhm, tendo a raccoglierla, perché perché va è una questione di rispetto pe per il bosco, per la natura, per chi la abita, non che non sono solo gli esseri umani, anzi, forse noi siamo gli ultimi; ehm, ci sono ta tutti quelli che la abitano sul serio, mhmm, quindi bisogna rispettare, mhmm, si potrebbe fare molto di più sicuramente, si dovrebbe anche.
Sì. Mh. Ah, okay. <chuckles> Sì. Okay. Okay. Raccogli, okay. Certo. Cert
Ec
E e mhmm, uhm, diciamo, che consiglio daresti a chi vuole approcciarsi al mondo del trekking, uhm, che però magari non ha, uhm, una persona con cui andare?
Allora, adesso, ci sono una serie di app bellissime, molto facili ed intuitive che, praticamente, ti mostrano sì, sì, io l'ho scoperte da poco. Ti mostrano tutti gli iti io ho un senso dell'orientamento pessimo, cioè, sono in grado di perdermi dietro l'angolo, però, la tecnologia viene molto in aiuto a persone a persone come me, che, secondo me, è proprio uno mhmm, io sono ne nello spettro autistico d da qualche parte sotto questo aspetto, mi dovrebbero studiare, te lo giuro, per la mia mancanza di senso dell'orientamento, quindi, la cosa che suggerirei sicuramente sono queste app, che ti scaricano tutti i sentieri, come una sorta di Google Maps, sono facilissime da navigare, e sono un andi un grandissimo aiuto.
Mh. Okay. <chuckles> <snorts> <snorts> Oka O Ah, okay. Va bene, allora grazie mille delle informazioni, e ti auguro una buona giornata.
Niente, è stata una bella chiacchierata, grazie a te.
Ciao.